Ah oui, heu, je savais pas qu'elle était si, heu, «petite» entre guillemets, heu, pour être modèle, il me semblait qu'il fallait, heu, mesurer 1 m 72 au minimum.
Que Bah alors, je me mais je je crois qu'elle est dans les 1 m 60, pas 1 m 60 pile, mais elle doit être à s elle fait pas 1 m 70 de mémoire.
Ah d'accord.
Et justement, c'est pour ç ça c'est pas que ça avait fait débat, mais heu, heu, ça avait donné, justement, «l'espoir» à toutes les petites, <chuckles> entre guillemets, pour se dire: «Ben, nous aussi, on a notre chance sur les podiums, si, heu, Kate Moss fait partie des tops modèles, heu, pourquoi pas nous?»
Mouais. Ouais. Ouais, et hem, heu, je crois que tu en as oublié 1 là? Dans ces drôles de dames.
<gasps>
Il y a personne d'autre qui vient en tête?
Je la vois. Elle est brune avec une belle chevelure. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, oh. Aide-moi, s'il te plaît? Mais bien sûr, mais bien sûr! C'est le top modèle par excellence.
Tu la vois? Ouais. Cindy, Cindy Crawford. Et oui! C'est ça. En fait, dans les drôles de dames, il y a, oui, certes, avec Kate Moss, heu, Linda Evangelista, mais entre guillemets, elles étaient un peu «mises à l'écart» par ces 3 là, hein. Que ce soit Naomi Campbell, Cindy Crawford et que et Claudia Schiffer qui était vraiment le, voilà, top du top, quoi à l'époque, hein.
Mais bien sûr. Le top du top. Bah à l'époque, elles étaient dans tous les magazines. Moi, j'avais leurs, heu, leurs posters. Autant, il y avait d'autres personnes qui avaient des des des chanteurs, mais moi, c'était les tops modèles, quoi.
Ouais, et est-ce qu'elles t'ont influencée, heu, ces ces femmes-là? Ah oui, ah oui, d'accord, donc tu avais même, heu, des des des posters d'elles, heu, dans ta chambre?
Ah oui. Je les trouvais magnifiques, et elles dégageaient quelque chose une, heu, hem, bah, quelque chose d'intemporel, une beauté, une, heu, classe, hem.
Ouais. Moui.